Ya, bulabiliyorum aslında. Emm, o kadar da zor olmuyor yani. Tabii ki bunlar sık sık yaptığım şeyler değil ya da çok küçük zaman aralıkları oluyor. Mesela kitap okumak da aynı şekilde. Bazen bir gün oluyor ki 1 saat ayırabiliyorum, bir gün oluyor ki sadece 10 dakika oluyor, bazen hiç yapamıyorum. Ama genel olarak, böyle, hayatımı değerlendirdiğimde 1 haftada ne kadar, eee, örgü ördüm, kitap okudum, bir şey yaptım... Eee, o her zaman o şey, eee, stresli anımda yaptığım yemek olayını yapmıyorum her zaman ama genel olarak zaman ayırabiliyorum ya. Yani çünkü on onları tercih ediyorum. Onlar beni dı ııı, dış ortamdan uzaklaştırıyor birazcık, kendi içime götürüyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Güzel. Bu biraz lüks, biliyor musun birçok insan için. Yani ben ü ü ülkeyi Türkiye'yi düşünüyorum, ülkeyi yaşadığım ülkeyi düşünüyorum mesela ya da büyüdüğüm ülkeyi düşünüyorum. Öyle bakınca lüks ve hatta hobisi yani hobi yapmayı hobi yapmak denilen şey sadece birçok insan için sadece rahatlayıp hiçbir şey yapmamak hâline gelebiliyor şu an günümüzde. O açıdan biz şanslıyız biraz sanırım. <chuckles>
Evet. Hı hı. Hı hı. Yok, kesinlikle katılıyorum ona. Evet, bence de ya yaşadığın şehirle, çalıştığın işle, ortamınla, bunların hepsiyle çok iliş i ilişkili bunlar. Kendine zaman ayırabilmek, hobilerine zaman ayırabilmek gerçekten bir lüks hâline geldi günümüz dünyasına. Bazı yerlerde özellikle. Yani.
Bi Aynen. Peki motivasyonu ne oluyor acaba ya bu hobilerin, onu düşününce şimdi? Yani konu sadece stresten kaçmak ya da yaşadığımız, işte, o sıkıntılı ortamdan vs. kendimizi arındırmak için mi acaba onu merak ediyorum? Bir fikrin var mı senin?
Hı hı. Ya O da tabii ki bir etkendir ama ben son ııı, yani bazı hobilerimi düşündüğümde, örmek olsun ya da d senin de bahsettiğin hobilerde olsun, ortaya bir şey çıkartmak da hoşuma gidiyor. Sonra gördüğüm ürün, "A, bunu ben kendim yaptım. A, bunu hiç yardım almadan yaptım."
Doğru. Doğru aslında. Bir şey üretmek, değil mi aslında konu orada? Sadece yapmak değil. Hı hı.
Yani kendimi böyle tatmin olmuş, güzel hissediyorum. Aynen. Hani, sonucunu gördüğümde, "A, emeklerim karşılığını verdi." diye düşünüp hatta daha da böyle bir etkili oluyor benim için sonrasında. Yani
Şey oluyor mu peki benim gibi? Yani s eee, normal hayatla hobilerin arasında dengeyi tutturmakta zorlanıyor musun? Dedim ya, ben bazen direkt aklım hep şeye gidiyor, hobimi yapmaya gidiyor. Asıl asıl yapmam gerekenler yerine diye.
İ Ih. Evet. Ya, evet, o oluyor tabii ki. Neden olmasın? Hani, herkes zorunluluklardan, işlerden kaçmayı ya da sevdiği şeyi yapmayı direkt tercih ediyor. O kesinlikle oluyor yani. Ama, işte, bir şekilde dengeliyoruz herhâlde diyelim. Ne bileyim, dengelediğimiz için sanırım işler yolunda gidiyor yani. <chuckles>
Hı hı. Hayatın bütün konusu aslında biraz her şeyi dengelemekten ibaret de... Bir de hobi bir de yani son zamanlarda herkesin hobisi olmak zorundaymış gibi oldu biraz. Bunların kendisinin aslında kendiliğinden, organik bir şekilde gelmesi gerekir.
Evet, evet. Hı, bence de. Kesinlikle katılıyorum çünkü, yani, zorunluluktan dolayı başladığın bir şey bence hobin olmaktan çıkıyor. O seni daha çok strese yönlendiriyor.
Ya da sadece olsun, hani "Benim bir hobim olsun." diye başladığın bir sürü hobi görüyorum ben.
Evet. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum.
Aynen. Neyse, ben şey yaptım biraz gidip duş duş almam lazım zaten. İyi ki sordun. Görüşürüz sonra, tamam mı?
E tamam. Teşekkürler konuşmak için. Görüşürüz.
Baybay.